おじいさん、おばあさんから聞いた、面白い話って何かありますか？
ない。 ああ、いっぱいありますね。私あの、北関東の出で、ほんとに田舎なので、あの、ま、主に大体じいちゃんで、あの母からま祖父の話を聞いたっていう感じで、祖父からちょ直接聞いた話もあるんですけど、かなりいっぱいあります。あのスピリチュアル的なものからま、面白い明治の話までいろんなのありますね。
ああ。 はい。 はい。 うん。 あ、そう ええ。 あ、そうなんですか。なんかすごく興味深いですね。あのスピリチュアル的な話っていうのは、あのどんな話があったんですか？
はい。 はい。 はい。 あのですね、あの、ま、祖父は、あの田んぼがあって、田んぼがその家からちょっと離れたところにあったわけなんですね。はい、で、昔だからその車とかその洒落たものもなく、朝の3時とか4時にま、祖父と祖母は田植えに通ってたわけです。
ええ。 はい。 ええ。 ああ、そうなんですね。
うん、はい。で、そうするとま地震の前とかは、やっぱりあの、動物たちが墓の下からそのお墓場を通っていくんですけれど、あの動物たちがその墓石の上にちょこんといたとかっていうのは言ってましたね。
はい。 え、動物たちっていうのは一体どんな動物なんでしょうか？
蛇とかネズミだと思います。
ええ、あ、そうなんですか。ああ、蛇がお墓の上に乗ってたりするんですね。
はい。 そうそう。だからこう、墓墓石が並んでるじゃないですか。その墓石の上に、何がしかの小動物が、こう、ちょこんちょこんと乗ってたりとかってしてたって言うんですよね。
ええ。 え、並んでるいくつかの墓石の上には、もう、あの1つだけじゃなくって、いろんな墓石の上に色んな小動物が乗ってたってことなんですか？
あ、はい。 はいはい。 <laughs> そうみたいですね。ま、その、い田舎のさんじ4時だから、きっと薄暗かったと思うので、ほんとに1個1個、生きた蛇なのかって確認したわけじゃないかもしれないけれど、うん。「そんなことがあったぜ」みたいな話はしてましたよ。
へえ、なんか、面白い。 ええ。 ええ。 ええ。 ええ、なんか、あの、それぞれのお墓を、その小動物が守ってるかのような、そんな感じなんでしょうかね。
うーん。単に避難とかなのかもしれないですけどね。
うん。そうなんですね。ああ、あとはどんな話があるんですか？
はい。 あとはですね、あの、うまあ、うちの、そ祖父の、あのま、うっかり談なんですけど。まあ、そのじいちゃんが、東京に出てきたわけです。だから多分それは大正の頃だと思います。で、初めてあの上野駅に降り立ったわけですよ、北関東だから。で、栃木のいな田舎者だから、何かしか多分用があって行ったんですよね、お役所に行きたいだかなんだか。でも、全く道が分からなかったそうなんですよ。あの風呂敷で積もって。で
ええ。 ああ。 ええ。 うん。 うん。 ああ、そうなん ね、昔のことだと余計分かんないですよね。
あ、はい。で、上野の駅をなんかキョロキョロしてて、あの派出所、交番があったらしいんですね。
ええ。
で「あの、すんません、ちょっとお尋ねしてんでけでですけども」な感じで、もう訛り、ん、丸出しで、風呂敷包みを抱えて、その、ま、なんていうか、素朴な農夫がお巡りさんに話しかけたんですって。
あ、はあ。 ええ。 ええ。 ええ。
そしたらですよ、そのお巡りさんが「あれ、ひょっとしてあんた、しんちゃんかい」って言うんですって。まあ、<laughs> その、仮括弧仮名ですけどね、うちのそのおじいちゃんの名前。で、あん、<chuckles> それであれって見たら「あれ、ヒデちゃんかい」みたいな。<laughs>
<laughs> ええ！ ええ、や。 あ、ね、なんかその言葉も凄く、あの、言葉あ、イントネーションだけでも、なんかあの、すぐに同郷の方っていうのが分かったんですけど、ま、なんかもう、ぜん知り合いだったんですね。
はい。 あ、はい。 そうなんですよ。そうなんです。はい。はい。で、結局、よくよく顔を見たら、ま、昔はその尋常小学校、今の中学校ですかね、を卒業して、ま、東京でお巡りさんとして就職した幼馴染みが、その駐在所になんと居たって言うんですよ。
うん。 いや、すごい偶然ですね。
<laughs> おかしいですよね。で、それ続きがあって、あの、まず道案内はしてくれて、「ああ、ここ行くといいぜ」みたいな感じで、道案内してくれたと。で、「ちょっとシンちゃん、茶でも飲んで行かねえか？」って言われて、カフェーに誘ってもらえたらしいんですよ。<laughs>
え。 ええ。 うん。 はあ。 はい。 あ、へえ、そうなんだ。ね、東京広いから、そんなとこでばったり会うなんて、偶然だから、ね、あのお茶でも飲みたいっていう気持ちになりますよね。
はい。 はいはい。で、そのまあ田舎者のじいちゃんは、初めてその女給さんがいるカフェーに連れてってもらったらしく
はい。
「茶を出されたら、黒い茶なんだよ、これが」言うんですよ。<laughs> なんかもうきっと想像してらっしゃると思うんですけど。
<giggles> ええ、あの茶というか、茶ではなかったんですかね。コーヒーだったんですかね。
ああ。そうですね。「黒い茶に菓子が付いてきて、それがなんか白くて四角いんだ」って言うんですよ。<chuckles>
ああ、もう初めて見るから、お砂糖っていうのも分かんなかったんですかね。
そう、その通り、ビンゴです。で、あの、うちのちあの祖父はね、はくがんみたいな茶菓子かと思って
<scoffs> はい。
「ちょっと菓子を食ってみたけど、なんか砂糖みてえな味なんだけども、菓子を食って、黒い茶を飲んだんだよね」って言うんですよ。<laughs>
かしい。じゃあ、あのその、あの、お巡りさんになったお友達の方も、これコーヒーだよっていう風にあの、教えてもら教えてくれたわけではなく、ただあ、教えてくれたんです。うん。
はい。 うん。 あっ、教えてくれたんです。それで、うん、「何やってんだよ、これは、この黒い茶に入れて、混ぜて飲むもんなんだい」って言われて飲んでみたと。
ええ。 <chuckles> はい。
<chuckles> まあ、そんなんで、それがあの、まあ祖父の土産話だったんですね。都会で黒い茶をあの、砂糖を混じて飲んだっていうね。そんな話とかも聞きました。
そうですか。え、でも、あのうちは 飲んで、お茶のああ、そうなんですね。でも、あのお茶を飲んでみたんだけど、お茶の味じゃなかったっていうのは、別になく、ちょっと珍しいお茶だったみたいな感じで終わったんですね。
はい。 はい。 ああ、まあ、ちょっと「にげえ、変な味のお茶だった」みたいな感じでしたね。
ああ、なるほどね。面白いですね。
うん。<chuckles> もうもう、ほんとにね、あの、わらやっぱ昔の人は素朴なので、あのそういう若い頃のまあ、なんていうか、ドジ話みたいなのは、ほんとによく聞きましたですね。
そうなんですか。ま、やっぱりね、あの今だったらいくら地方でもあの分かると思うんですけど、ま、その頃は、やっぱりあの地方ならではっていうか、やっぱりあのそのコーヒーも、あの、あ、浸透度っていうか、入ってあの来たこの、しあの、速度って言うんですかね、やっぱりゆっくりゆ浸透してったかもしれないので、まだそんなね、そこまでは分かんなかったんでしょうね。
はい。 はい。 はい。 うん。 <scoffs> はい。 はい。 うん、もう全然戦争がその後終わって、つまり昭和になってからぐらいじゃないと、やっぱりコーヒーってもの認識しなかったでしょうね。
あ。 やっぱりね、東京とは、地方とは違ったでしょうね。
はい。 はい。もうほんとにそんな感じでしたね。
あ、何か凄い面白いんですけど、何か、他にもいろいろありそうですね。
あとはですね、あの、ま、これは母と祖父のミックスなんですけれども。
ええ。
やっぱりその、母が言うには、あのま、母は戦中生まれで、まあだからその、ずっと日本がね、食べ物に困った時期を、ま、子供の頃を過ごしたわけです。
ああ。
で、あの、ま、じいちゃん、ばあちゃんを手伝って農作業をしてると、種芋ってありますでしょ。この、芋類を植えるのに、来年のためにちょっと芋を残しておく。
はい、ありますね。 うん。 ええ。
ええええ、で、やっぱりそのじいちゃんの手伝いをしてると、あの、東京から食料の買い付けに、ちょっといいところのご婦人みたいな方が、いらっしゃったそうなんですね。
ああ、そうなんですか？へえ。
うん。で「あの、すいません、そのお芋を譲っていただけませんか？」と、その上品なご婦人が言って。ん、で、やっぱ爺ちゃんは「いや、これ種芋だから、もう肥料をあの、巻いちゃったですよ」って、つまりあの、当時はま、人糞ですよね。
えう、ええ。 うん。 ああ。
うん、だ、そう肥肥溜めとかも、もうこうミックスして、植えるようん、じゅ準備をしてるような、ま、そんな芋なわけですよね。
なるほど。
うん、でももうその奥さんは、もう必死に「洗って食べます、もうお願いします、お願いします」っていう感じで必死に頭を下げられてうん、うんうん。でも、もう、農家にも、もうそんな芋しかないので、全部兵隊さんに取られちゃってるからね。で、それを分けて差し上げたら、あの、おかんお金を、あの、払おうとしたんですけど、「いや、もうこれはちょっとね、肥料もついちゃってるから、いいですよ」って言ったんだけど、「いいです、いいです」って言って、お金を置いて行かれて、で、それを、あの、購入来られた、その、ま、ご婦人の話とかも聞きましたね。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
うん。 ええ。 なんか、やっぱりやっぱりね、あの戦争中っていうのは、食べ物が無かったっていう話はほんとに聞きますけど、なんかそこまでなんですね。その種芋に人糞がついたのでも、やっぱり譲ってくださいってもう必死にお願いするほどだったんですね。
うん。 ええええ。 はい。 そうですね、うん。 ま、都市部はそうでしょうね、ほんとにね。うーん。
いかに食べ物が無かったかっていう、なんかそういう当時の話、ほんとだったなっていうのはよく分かりますね、そのエピソードから。
そうですね。なんなんでまあ母が言うには、あの、その学校のお弁当の時間あの母の家は農家とはいえ、貧しかったから、それでもお弁当は芋とかなんかしかは持ってけたらしいんですよ。でも、本当にもうその農家じゃない子はお弁当がないので、お昼の時間は校庭で遊んでたって言ってましたね。
ええ。 ええ。 はい。 ええ。 あ、なるほどね。なんかあの、食べるものが無くてもう、そのお芋のつるとかも食べてたとか、そういう話はね、あのあったりしますけど、やっぱほんとになくって、もう校庭で過ごすしかないっていう子供もいたわけなんですね。
うん。 ああ。 うん。 うん。 うーん、そうみたいですね。
なんか身につまされるというか、もう今とはあまりに違うので、なんか飽食の時代ってほんとになんか、あのなんか愚かなことっていうか、馬鹿げてるというか、ん、ますよね。
うん。 うん。 いや、ほんとにそうですね。だから食べ物を粗末にするっていうのは、祖父も母もすごい嫌っていましたね。
はあ。もう、なんかね、体験した人でないと分からないお話ですよね。
うん。 んとにそうですね。
うん、でも何かご自分でそういうなんか昔の話、なんか笑っちゃう話から、その今のね、食べ物の、の話なんて、ほんとに感慨深い話だなと思うんですが、どうゆうふうに感じますか？
うん。 <laughs> うん。 うん。 はい。 うーん、やっぱりその、私の時代はまだまだ、その戦争を知ってる祖父が生きていて。あの色んな価値観ですね、自分ではそのまあ、映画とか本では見ることはできたとしても、その実際に体験者で聴けたっていう、最後の貴重な世代だと思うので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
先ほどのその食品ロスの話もそうですし、あとは、必死にまあ祖父たちが働いてきて、その後日本立て直したんだなとかって思うと、やっぱり凄く、あの何て言うんでしょうね、今の日本のそのインフラにしてもね、あのまあ農業にしても、やっぱり凄く尊いものなんだなっていう気はいたしますね。
ええ。 ええ。 ああ、そうですよね。なんかもう、こう何十年とも100年ぐらい、戦争からあの、経ってしまって、ま、色々あの、語り継がれてはいると思うんですけれど、ま、そう実際に知って、やそて自分のその血が、あの、血筋が流れているおじいさん、おばあさんの実際体験っていうのは、ほんとになんか身に染みて感じるっていうか、昔のことなのに、なんかみょう妙に身近に感じてしまわれると思いますね。
うん。 はい。 うん。 うん。 そうですね。はい。
そうですか。またなんか、そのおじいさんおばあさんが、農村暮らされていたっていうのもあって、なんかあの、都会の暮らしとは全然違っていたと思うので、おしろいですよね。
はい。 はい。 <laughs> はい。 うん、やっぱりあの、とゆ宮崎駿さんって、あの、やはり北関東に疎開していらっしゃったんですよね、あの有名な。うん、で、やっぱりその祖父のさっきの動物の話じゃないけど、まあ、祖父は後はですね、その、早く行くと、あの、鬼火ですね、人魂？「鬼火がよくいたよ」とかも言ってたんですね。
ええ。 ええ。 ええ。うん。 ああ。あ。 あ、そうなんですか。
はい。なんで、その、まあ宮崎駿さんの世代っていうのは、あのたぶん、そういうたくさんの語りを聞かれてきたと思うんですよね。その人間じゃないものが、本当かどうかは分かんないけど、みあのとに見間違いかもしれないし。でも、そのまあ人間でないかもしれないものが、割とみんな普通にそうやって口に出して「ああ、いたよね、人魂」みたいな、そんな世界観で子供の頃過ごされて、まあ、ああいったイメージを表出してらっしゃるのかなっていうのも、あのちょっと思っていますね。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
確かにね、あのご自分であの体験したっていうことがあるので、細かい描写とかもあの織り込んで興深い映画ができるわけですよね。あの、えっとなんかあの本にもなったし、映画にもなって、佐賀のがばいばあちゃんっていうあの、漫才師の方が、なんかあの自分のおばあさんとの、あの面白い体験を、なんか本に書かれたり、あの、それが映画化されたっていうのあったんですけど、やっぱりなんかもう色んな自分の体験が織り込まれていて、その中にやっぱり、あの、その自分のおばあさんが、ちょっと「お腹が空いた、おばあちゃん」っていうと、なんかあの、もう「寝ればいい」みたいな。<chuckles>
はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 <laughs> うん。
食べるものが無いから「もう寝なさい寝なさい」みたいに、なんか布団の中に追いやられたみたいなエピソードがあったんですけど、やっぱり、もう食べ物が無いなら無いなりに、なんかこう笑いに変えてしまったみたいな、むかなしの人の、こう力強い、なんか精神的な強さを感じるエピソードもあったんですけど、やっぱり昔の人ってそういう環境だったから、なんかあの、よりたくましかったというか、今の人だったら、同じ環境でも、また対応の仕方って全然違ってただろうなっていうのは思いますね。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 いや本当にそうですね。まあ昔の人はあまりよそと人を、自分を比べるっていうのも無かったっていうのもあるのかもしれないですよね。
ああ、それは大きいでしょうね。 うは、あの、色々と興味深いお話、ほんとにありがとうございます。
はい。 こちらこそ、ありがとうございました。